Eee, justru bangga, tapi ada tapinya nih, eee eee, kalau aku pribadi suk eee, menjaga supaya jangan terlalu apa ya, istilah sekarang kan ada istilah overproud ya terlalu bangga gitu, berlebihan gitu. Tapi kalau bangga, bangga banget. Nih ada bahkan ada ada contoh kecil, ini ini tidak tidak tidak ada hubungannya dengan, eee, suatu kultur ya tapi ini, eee, sorry, tidak ada hubungannya dengan satu kultur kedaerahan tertentu, tapi ini adalah rata-rata yang dilakukan oleh orang Indonesia, dan ini bikin orang barat takjub.
Mhm, apa tuh? Hmm oke oke. Mhm. Kayak gimana tuh? Oh kayak gimana kayak gimana itu?
Jadi gini contohnya ya, eee, ketika aku sedang apa ya, sedang meeting sama klien, eee, orang Indonesia, kita kan selalu minimal menanyakan, eee, "Sudah makan belum? Gimana keluarga sehat nggak?" gitu kan, itu itu itu basa-basi Indonesia banget kan gitu, dan mereka itu merasa sangat dihargai dengan pertanyaan seperti itu.
Mhm. Benar benar. Iya betul betul. Oh, wow menarik.
Ka karena di kultur mereka, semua masing-masing kan?
Iya, individualisme gitu ya?
Nah itu akhirnya mereka jadi yang awalnya rata-rata aku ke mereka tuh, rata-rata eee, bertemu sebagai klien tapi ending-nya, setelahnya, selalu jadi teman.
Mhm. Oh wow! Wow! Menarik sekali. Eee, iya dari basa basi. <chuckles> Ya yang menurut yang menurut orang Indonesia ini apaan ya, basa basi banget gitu ya? Oh oke oke. Wow ini menarik sih. Eh ini balik ek balik lagi ke, eee, topik yang sebelumnya ya, terkait dengan konten-konten budaya di media sosial. Menurut lo, misalkan lo kayak nemu, eee, konten yang kaitannya dengan
Gitu, hanya karena basa basi ke-Indonesiaan kita ini gitu loh. <chuckles> I iya betul. Mhm mhm. Mhm mhm.